อืม เป็นคำแนะนำที่ดีมาก ๆ เลยค่ะ คือจริง ๆ แล้วอะ ค่ะ เราก็ลืมคิดเรื่องนี้ไปเลยว่า จริง ๆ เราไม่ได้มีแค่คนเดียว ไม่จำเป็นจะต้องทำทุกอย่างเองก็ได้เนาะ เพราะว่าจริง ๆ ลูกก็ไม่ใช่ลูกของเราคนเดียวด้วยเนาะ มันก็ยังมีสามีนะคะที่สามารถ คอยซัปพอร์ตอยู่นะคะ แต่ว่า อ่า อย่าง งี้เราก็ค่อยมองเห็นทางเหมือนกันนะคะ ที่คุณแนะนำมาว่า จริง ๆ อะค่ะ เราสามารถที่จะคุยกับทางสามีได้นะคะ อาจจะ เอ่อ ลดงานของเราลงบางส่วนเนาะ บางอย่างงานบ้าน อย่าง เงี้ย นะคะ อ่า อาจจะต้อง รบกวน สามีมาช่วยทำด้วยเนาะ แล้วก็อย่างงานหาเงิน ถ้าเกิด เราโฟกัสที่ลูก เราอาจจะมองว่า เฮ้ย เรื่องเงินอะค่ะ บางทีเราก็หาเล็ก ๆ น้อย ๆ คอยเสริมไปได้เนาะ อย่าง อย่างน้อยก็ได้ค่าน้ำค่าไฟก็ยังดี อย่างเงี้ยเนาะคะ แต่ถ้าเกิดว่าเราจะต้องรับผิดชอบทุกอย่างเลยอะค่ะ ทั้งค่ารถ ค่าบ้าน อะไรอย่างงี้นะคะ ไหนจะค่ากิน เราเองก็ คง จะแบบ เออ ไม่ได้พักจริง ๆ ยังไงวันนี้เนี่ยนะ คะ ก็ต้องขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะที่แนะนำนะคะ แล้วก็ทำให้ เรา เนี่ยนะคะ มองเห็นทางข้างหน้านะคะว่า จริง ๆ แล้วเนี่ย เราสามารถที่จะปรับเวลานะคะ เพื่อให้ อ่า มี การ อ่า ปรับสมดุลด้วยในการพักผ่อน เราเองก็จะได้มีพลังที่จะสู้ต่อไป ยังไงต้องขอบคุณมากเลยนะคะ
ครับ ครับ ครับผม ครับ อืม อา ใช่ ๆ ครับ ยังหาจ่ายแบงค์ ครับ อืม ครับ ครับ ด้วยความยินดีครับผม วันนี้แบบว่า อ่า คุยกันสนุกมากเลย ยังไงขอบคุณเช่นกันนะครับ สวัสดีครับ
ค่ะ